Mh. Non lo so, non lo so.
E il fatto che comunque parlando in inglese, si possono permettere di, uhm, contare su una platea più grande, invece in Italia devi andare un po' dietro le mode se no, uhm, perdi subito i fan, insomma tutto un contesto. Comunque
Sì, quello sì. Sì, sì, sì. Beh, la barriera linguistica è un grande problem infatti conosco Damiano dei Maneskin, soprattutto il fratello, in particolare perché è di zona mia. Sì e aver fatto in inglese lo aiutato un sacco secondo m
Dai. Ti devo salutare scusami eh, devo andare alla prossima, ciao.
Tranqui, tranqui, ciao, grazie.